Ay siyempre, ah, pagka ma ma sobrang halaga ng tubig para sa tao 'no kasi kung walang tubig 'ala, ah, 'di tayo mabubuhay pag walang tubig, eh, ika nga 'di ba?
Mm. Totoo, totoo parang ano, eh, hindi ko alam kung ilang percentage ng body natin is water, pero an hmm.
Oo ma ah, i oo, mhm. Kaya nga, ako alam mo ba oo. Ah, siguro, eh, 'ka nga 'di 'di ba, ika nila yung pag-inom ng tubig sa araw-araw kailangan 8 glasses of water 'di ba?
Sige po. Oo. Oo, totoo.
Eh, ako siguro mga kulang ku mga 10 siguro sa isang araw oo, nakaka oo kasi ano
<laughs> Sa totoo po kasi sobrang init nitong mga nagdaan na ano, eh.
Mm, oo nung si lalo na nung summer ano at saka nung mahal na araw ano grabe yung init, oo.
Oo totoo. Mm, totoo, totoo lalo yan ano pati yung mother ko kasi laging nasa labas ng bahay. So ako ina-advise ko talaga siya na magbaon ng inumin, oo kasi napakahirap na ano lalo ngayon ang daming issue ng mga na-heatstroke mga gano'n oo, 'di ba? Oo.
Mm, kaya nga, kaya nga. Ay oo. Oo, totoo yan. Mm, oh yan, oo importante yung tubig oo, oo tubig, lalo na sa mga matatandang de matatanda 'di ba yan sa mga nanay natin, lola natin yan, yan.
Oo totoo, lalo pag mayrong mga ano parang yung mayro'n silang mga aura, mga lakad mga gano'n. Kailangan mayro'n talaga silang baon na tubig kasi minsan sa mga pupuntahan lalo na hindi ko naman inaano, ha. Pero ako kasi ka nakasanayan ko talaga na kada aalis magbabaon ng tubig kasi hindi ako ano, hindi ako yung palainom ng tubig kung saan-saan. Oo most specially yung mga nagtitinda ng ano 'no hindi ko nilalahat, ah, pero, oo yung mga oo pati yung ibang nagtitinda kasi nung mga palamig, oo parang oo.
Mm. Mm, totoo, totoo. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm, mm. Oo tama, tama, tama. Oo, oo yung ma mga mineral, mga mineral water, oh. Hmm, yun siyempre hindi naman natin alam kung saan nila kinuha yung tub malinis ba yung tubig. Eh, hindi naman sa hindi naman sa ano 'no ako bumibili ako nung ano, eh, alam mo yung nagtitinda ng mga buko juice?
Totoo, totoo, totoo parang sab mm.